Iya iya iya, ngerti, bener. Eee eee, apa sih namanya, mungkin kalau misalnya aku apa namanya mencoba gitu ya, Kak, ngobrol terus mempelajari apa yang mereka obrolin gitu kan pasti tentang kesehatan, mungkin aku bisa nyambung ya, Kak, dengan seperti itu? Iya. Mhm.
Betul. Iya. Iya, betul. Yang yang Kakak sekarang lagi resahkan adalah, eee, takut apa, mereka sinis atau gimana sih sebetulnya ya? Padahal sih mungkin belum tentu kan kayak gitu ya, Kak?
Iya, benar, aku tuh takutnya kayak, eee, ketika aku ngobrol tuh, Kak, eee, apa, eee, mereka tuh malah jadi kayak, "Ih, apaan sih?" Gitu kan, "Gak gak nyambung," gitu kan. Jadi ada ketakutan-ketakutan tidak diterima dan akhirnya aku tuh kayak takut sakit hati gitu, Kak, ketika diperlakukan seperti itu, mungkin ada sebagian orang sebenernya mungkin ada yang baik gitu kan, ada sebagian orang yang kayak menurut aku menjengkelkan, gitu sih, Kak. Heeh, kalo
Iya iya. Ngerti, paham, paham, Kak. Paham paham, ya. Ya itu sekarang mah, eee, kita Kakak belajar ber berpikir positif aja, semuanya sama dan semuanya baik itu aja, gitu aja saat cuma saya yang harus bisa mem apa, bisa beradaptasi, itu aja sih kalau kata aku mah cobain.
Iya iya iya. Iya, bener sih, Kak, mungkin nanti aku akan coba ya, Kak, saran Kakak gitu kan yang tadi terus aja beradaptasi dan itu, eee, apa namanya, butuh waktu kan. iya, itu butuh waktu gitu kan, harus sadar kalau semuanya gak instan gitu kan. Terus, eee, ikut ngobrol gitu kan sehingga nanti, eee, aku dapet ilmu baru sehingga nanti kalau ngobrol pun nyambung ya, Kak, sama mereka gitu kan, bener. Dan iya, bener bener sih, aku belum pernah kepikiran itu sih, Kak, buat mempelajari yang mereka pelajari. Terus mungkin aku harus berpikir positif ya, Kak. Iya, mereka, eee, sebenernya baik gitu kan, karena mungkin akunya aja yang belum kenal gitu ya, Kak?
Iya. Berpikir positif, Kak, jangan lupa. Iya. Betul. Betul betul. Betul, betul betul. Iya. Betul, itu yang pertama gitu. Ya. Betul. Nah itu dia. Betul, Kak.
Iya. Aduh, Kak, makasih banget ya, Kak, aku udah ngerasa lebih baik nih, eee, udah ngobrol sama Kakak, nanti aku coba terapkan di pekerjaan aku. Makasih banget ya, Kak.
Sama-sama, ya. Oke. Man alhamduli Ya. Ya mudah-mudahan berguna dan bisa dijalankan ya, walaupun tidak, eee, cepat tapi berproses ya, Kak, ya. Terima kasih juga Kakak udah mau cerita sama aku, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya, Kak.
Iya.